Ähm, ab und zu mache ich das. Ich muss sagen, das habe ich jetzt länger nicht gemacht. Ich weiß gar nicht warum, ehrlich gesagt. <giggles> Ich habe das, äh, am Anfang, in den ersten 2 Wochen habe ich das da überhaupt viel gemacht? Ich gla ich weiß es gar nicht. Ich kann mich ehrlich gesagt kaum erinnern, wie genau was wann am Anfang in dieser Schockphase war. Ähm, aber was ich sagen kann, ist, dass ich das generell schon häufiger mal gemacht habe, wenn ich was wirklich gar nicht aus'm Kopf bekomme, ähm, die Dinge aufzuschreiben und dann hat sich das echt erleichternd angefühlt, weil ich das sozusagen umlagern konnte, und das hat definitiv geholfen, erst mal den Kopf 'n bisschen frei zu bekommen und ja, jetzt wo du's ansprichst, könnte ich mir auch vorstellen, das mal zu machen. Denn also, f in diesen Momenten, wo ich diese schlimmen Nächte habe ähm, da hatte ich jetzt nämlich 'n paar, wo ich nachts aufgewacht bin und dann gar nicht wieder zur Ruhe gefunden habe und dann erst mal 2, 3 Stunden wach war. Vielleicht hätte ich diesen Moment nutzen sollen, um mal was aufzuschreiben.
<laughs> Mhm. Ja. Was natürlich auch wirklich wichtig ist, ähm, w wenn du nachts aufwachst ähm, begehen tatsächlich die meisten Menschen einen Fehler, ne? Sie bleiben einfach wach im Bett liegen und versuchen dann zwanghaft wieder in den Schlaf zurückzufinden. Wichtig ist allerdings, zumindest wenn man den aktuellen, ähm, äh, wissenschaftlichen, ähm, ja, Studien dazu Glauben schenken mag, dass man in dem Moment, wo man aufwacht und man merkt, „Okay, ich werde jetzt nicht wieder einschlafen“ aufstehen, raus aus'm Bett, an einen anderen Ort gehen. Also, das Schlafzimmer im besten Fall verlassen und dann eben a alles quasi außerhalb des Schlafzimmers zu machen, weil man sonst dem Körper suggeriert: „Du bist wach und dieser Ort ist für wach, also für 'n Wachzustand.“ Und der findet dort nicht wieder in Schlaf zurück. Hast du so was schon mal ausprobiert beziehungsweise da mal drüber nachgedacht?
Mhm. Mhm. Hm, okay. Mhm. Ähm, klingt sehr spannend, muss ich sagen. Ich habe das paarmal gemacht, aber nachdem ich dann, keine Ahnung, 2 Stunden lang wieder versucht habe einzuschlafen und dann irgendwann akzeptiert habe: „Es wird jetzt nichts, ich stehe jetzt mal kurz auf.“ Ähm, aber es wäre natürlich 'ne ganz tolle Idee, das vielleicht mal direkt dann zu machen, wenn ich merke: „Okay, nach 20 Minuten oder so bin ich nicht wieder eingeschlafen“, dass ich dann einfach mal kurz aufstehe und f da rausgehe, wie du auch gesagt hast, in einen anderen Raum gehe. Ähm weil d erinnere mich, dass wenn es dann so lange nicht geklappt hat und ich dann mal doch aufgestanden bin und was auch immer mache, ich habe mir sogar einmal 'n Tee gemacht, weil ich irgendwie dachte: „Ja, vielleicht tut das jetzt gl ganz gut“, ähm, dass ich dann doch wieder eingeschlafen bin danach.